Tu vois? Donc heu, c'est pas ce que j'appelle, heu, vraiment, heu
Ouais, ouais, je vois.
des des longues relations, quoi, hein.
Tu es oui, oui, oui, je vois ce que tu veux dire, bah, normal.
Mmh. Mais toi, ça fait combien de temps du coup que tu es seule? <chuckles>
Heu, que je suis seule? Heu
Parce que tu es plus jeune dehors. Ouais.
Mouais, ça je pense ça ça fait presque ça doit faire 4 ans, 4 ans et 1/2.
D'accord. Ah bah oui, ça va. C'est comme moi, un peu.
Ouais. Ouais.
Ouais, ouais et déjà, heu, tu en as marre? <laughs> C'est un peu tôt. <laughs>
Bah ouais. <laughs> Bah, en fait, heu, j'avais commencé enfin, j'avais commencé à voir quelqu'un, heu, l'année dernière. Enfin, il s'était rien passé, parce qu'on apprenait à se connaître, tu vois?
Ouais.